Quindi, nel senso
Eh, ma proprio tutto un appartamento, costa meno di una stanza qua.
Sì, sì. Esatto, esatto, sì, sì qua proprio tutto l'appartamento, a anche perché qua la mia città ha 40000 abitanti circa, quindi è già no, non è piccolissima, è super carina tutto e, mhmm, però, nel senso gli affitti sono ancora, ecco, fattibili, capito. Una coppia ce la fa benissimo a vivere in questa città infatti, ehm, a un altro mio sogno sarebbe appunto che tutte magari le mie amiche se ne sono se ne sono andate da questa città, e o altro, invece io ho sempre adorato; viverci e quindi
Mamma mia. Mh-mh, beh, non è piccolissimo comunque. Eh. Bello. Vivi 150 Bella questa cosa. Mh. Ah Se ne sono andate per andare fuo mhmm, a Torino, o fuori proprio.
Ma Sì, certo a Torino, ma figu una delle mie migliori mica, figurati è andata in Nuova Zelanda. <chuckles>
Eh vabbè, quindi già un pochino più lontano. Più difficilmente raggiungibile.
Mh. Sì, un'altra Londra, poi le altre siamo tutte in paesi in paesi vicini. Io adesso ho sempre vissuto in questa città, solo che poi quando sono andata a convivere il mio fidanzato abita mhmm, aveva già prima di conoscermi ha comprato una casa a a 10 minuti da questa città, e ed è è stupenda, cioè è proprio una casa meravigliosa, solo che appunto a me, ehm, cioè il mio proprio sogno, sogno è vivere in quella città. Perché perché per me è be oltre che è bellissima, anche se ti dico, <smacks lips> è peggiorata negli anni perché, mhmm, <smacks lips> sono arrivati un sacco tantissimi stranieri, s tantissimi proprio tantissimi stranieri, hanno fatto qualche qualche pasticcio dei ehm, <smacks lips> mi dispiace solo per quello, perché una volta era anche molto, molto più sicura, per non succedeva mai nulla qua.
Sì. Sì. Mh. Sì. Okay. Mh, sì. Vivere lì, okay. Sì. Mh. Ce l'hanno tutti i posti italiani secondo me. Mh. Disastro, certo, si ho succede. Mh, sì, sì cioè ma io non no un po' come il paese dove vivevo io, cioè non ho c'era assolutamente niente. Ma <clears throat> difficilmente anche adesso, perché lì era molto piccolo eh. Lì c'erano tipo eravamo tipo 5000 abitanti quindi insomma
Eh. Esatto. Sì Ah, piccolissimo, piccolissimo.
Eh, eh, sì, per quello che poi vedi Milano, oh mamma mia, già che ci vado. <clears throat> Poi avevo conosciuto persone, perché ho fatto l'università a Milano per cui
Eh sì, sì, soprattutto quando sei giovane. Quindi quindi vivi a Milano da un sacco alla fine.
<clears throat> Eh sì. Adesso non ho contato gli anni, ma è tantissimo eh.
Eh, però quando si è Ci credo. No, no, comunque io ad esempio ho fatto l'università a Torino anche, quando sono andata
Mio marito ha fatto l'università a Torino, perché fatto psicologia.
Mh, ah.